ส่วนใหญ่เวลาหมวกไปออกกำลังกายอะค่ะ หมวกจะเลือกเน้นแบบพวกแนวโยคะ แล้วก็แบบเดินลู่วิ่งสัก สามสิบ นาที แล้วก็จะมีพวก จะมีของในยิมของหมวก ก็คือจะมีแบบ คลาส โยคะ คลาส แบบบ็อกซิง แบบเหมือนให้เลือกหลาย ๆ คลาส ค่ะ หรือว่าจะไปเป็นแบบพวก คลาส เวตเลย หรือว่าแบบปั่นจักรยาน อย่างงี้ ก็มีส่วนใหญ่หมวกจะเลือกแบบพวก
อ๋อ ครับ ครับ อืม ครับ
ไปโยคะด้วยค่ะ เพราะว่างานของหมวกก็คือแบบนั่งหน้าคอม แบบ 7-8 ชั่วโมงอะค่ะ ก็แบบปวดหลัง เนาะ Office Syndrome ก็คือแบบนั่งนาน ๆ ก็จะแบบ ใช่ ปวดหลัง ก็จะเลือกไป
ครับ ครับ อ๋อ เขาเรียกโยคะอะไรนะครับ ที่แบบห้อยไปห้อยมา?
อันนั้นจะเป็นแบบ Begin Fly ค่ะ ก็คือแบบเหมือนจะใช้เชือกใช่ไหมคะ แบบที่ไปอยู่บนเชือก
อ๋อ ครับ อ่า เหมือนเป็นผ้าอะครับ ผ้าหนา ๆ หน่อย ใช่ไหม อ๋อ แล้ว คุณหมวกแสดงว่าเล่นอันนี้ใช่ไหม?
ใช่ ๆ ๆ ๆ อันนั้นจะเป็นแบบพวก Fly อะไรอย่างงี้ไหมคะ? เคย เคยเล่น เล่นได้ค่ะ แต่ก็จะแบบ <chuckles> ไม่ได้เก่งมาก ก็คือแบบจะอยู่ในขั้นแบบ บิกินเนอร์ อะไรอย่างงี้ เพิ่งแบบ เพิ่งแบบ เพิ่งหัด หัดบิน เล่นค่ะ เล่น เล่นค่ะ ใช่ แต่
<laughs> อ๋อ ครับ ย ตอนนี้ยังเล่นอยู่ไหมครับ? ตอนนี้ยังเล่นอยู่ไหม? อ๋อ อย่างงี้ต้อง ต้องแนะนำภรรยาผมไปลองบ้างแล้ว ไปบินกับเขาบ้าง
<chuckles> เออ มันก็ช่วยนะคะ ใช่ มันก็เหมือนแบบยืดเส้นยืดสาย ถ้าแบบ Begin Fly มันก็จะแบบ เหมือนแบบได้ใช้กล้ามแขนอะค่ะ เพราะว่ามันจะต้องยกตัวเองแบบทั้งตัวเนาะ น โดยการที่แบบใช้ ใช้แรงจากแขน อะไรประมาณนี้ค่ะ แรงข้อมือ อะไรอย่างงี้ค่ะ
อืม ครับ อืม สนุกไหมครับ สนุกไหมครับ?
มันเหมือนท้าทายความ มันเหมือนท้าทายมากกว่าค่ะ ว ว่า ท่าใหม่ ๆ อ่า วันนี้เราเจอท่าใหม่ ๆ แล้วเราจะทำได้ไหม บางท่าเราต้องแบบแบกตัวเองแบบ ซึ่งแบบน้ำหนักแบบ 40 กว่าโลเนาะ ให้อยู่แบบนาน ๆ ใช่
ความสนุกของมัน อ๋อ อ๋อ อุ๊ย! สี่สิบ กว่าโลเอง คุณหมวกตัวเล็กขนาดนั้นเลยเหรอ 40 กว่าโล
ใช่ ก็พยายามควบคุมน้ำหนัก <chuckles> พยายามควบคุมน้ำหนักค่ะ ใช่
อ คนรอบข้างผม 80 หมดเลยนะ <laughs> อืม อุ๊ย ถ้า 40 โลแล้ว ผม ว ต้อง ไม่ต้องควบคุมก็ได้ เอาแค่เดิน เดินในยิมนิด ๆ หน่อย ๆ พอแล้ว พอสัก 50 เดี๋ยวค่อยมาลดใหม่ <laughs>
<chuckles> อ กลัว กลัวพอแบบ 50 แล้วมันจะ เดี๋ยวมันจะเลยไปไกลค่ะ ก็แบบคุมไว้ก่อนดีกว่า อะไรอย่างงี้

อือ
ลงพงหญ้า เออ เออ กำลังวิ่ง ๆ อยู่ ส ส่าย สวนธาณะ เนี่ยครับ ก็วิ่ง ๆ อยู่เวิน ๆ สักพักหนึ่ง พอมีคนวิ่งเร็ว เราก็หลบ หลบเสร็จสะดุดปุ๊บลงพงหญ้าเลย ก็มาช่วยกัน ตั้งแต่นั้นก็เลยค่อนข้างจะ ไม่ค่อยจะชอบกัน วิ่งในสวนสาธารณะสักเท่าไร แต่มันไม่ใช่ที่ สักเท่าไร มันอาจจะเป็นเราผิดพลาดเอง เราไม่ดู อะไรอย่างงี้ แล้วก็ อ่า บางครั้งสังคมด้านวิ่งสวนสาธารณะ กับสังคมในยิมมัน มันต่างกัน
โอ้ อันตรายนะคะ อือ โอ้ ๆ อันตราย ค่ะ อือ อือ ค่ะ
บางครั้งนะครับ บางครั้งที่เราไปยืนอยู่ตรงนั้น เรา เราไม่ได้อยู่จุดที่เขาจะคุยกัน สนทนาบางอย่าง บางเรื่อง เขาอาจจะสนทนาเรื่องอื่น แต่ว่าในยิมนี่ มันโฟกัสอยู่แค่นั้น นอกจากเราว่า เราเดินออกมาตรงเคาน์เตอร์ คุยเรื่องอื่นเนี่ย 100 เปอร์เซ็นต์
ค่ะ อา ค่ะ
อืม ถูกไหมครับ? แล้วก็ยิ่งถ้าคุณหมวกโฟกัส การ ออกกำลังกายเก่งเนี่ยแสดงว่า ก็ไม่ค่อยคุยเหมือนกัน แหละ เราก็ พอถึงเวลาปุ๊บเราก็ออกกำลังกาย จนถึงเวลาปุ๊บอะกลับบ้านสบายตัว อาบน้ำ กินข้าว หาชาบูกินแล้วก็นอน <laughs> ครับ
ใช่ ๆ ใช่ค่ะ ใช่ หมวก ว่า หมวกก็จะเป็นเสียอย่างเงี้ย ก็คือก็จะวิ่ง วิ่ง ลู่วิ่ง ก็คือแบบจะใส่หูฟัง ก็คือ หรือบางทีก็แบบเปิดซีรีส์ดู ก็คือจะโฟกัสอยู่ที่ การวิ่งจะแบบไม่ค่อยคุยเท่าไรในยิม เหมือนแบบเราตั้งใจมา วิ่งเนาะ ใช่ค่ะ
ครับ อืม ครับ อืม นี่ก็เยี่ยมมากเลย
ก็ได้ ใช่ จะได้ประโยชน์ไปเต็ม ๆ เลย จากการออกกำลังกายในยิมนะคะ ได้ค่ะ
ครับ ครับ ไงวันนี้คุยสนุกมากครับ แล้วก็ได้ความรู้เล็ก ๆ ใช่ครับ เช่นกันครับ ไงขอบพระคุณ มากครับ ครับ สวัสดีครับ
ค่ะ ได้ข้อคิดดี ๆ เยอะเลย ค่ะ ค่ะ สวัสดี ค่ะ ขอบคุณค่ะ

อ๋อ มัน อืม! <chuckles> อืม! อย่างเงี้ย บ เล่น อย่างงี้แสดงว่า เล่นโยคะอันนี้ ง่ายเลยเนาะ เพราะว่าบางครั้งผมเห็น อ่า ภรรยาผมไปเล่น โยคะเนี่ย เหมือนกับว่า อุปสรรคในการ ติดพุงด้วย <chuckles> ประมาณนี้ รู้สึกจะมีอุปสรรคมากพอสมควร รู้ ครั้งหลังมา เขาก็เลยไป ออกกำลังกาย ประเภทเวต
กลัวมันจะเลยค่ะ ก็เลยแบบคุม ๆ ค่ะ อือ
เลย กะเล่นเวต หมดเลย ใช่ครับ
อ๋อ เวตก็ดีนะคะ กระชับกล้ามเนื้อ กระชับแขนขา
ใช่ครับ แล้วก็เล่น เล่นขา โดยมากเล่นขา ก็ เวลา พ ซ้อมกับผม อย่างผมเงี้ย คือ คือเป็น เป็นเหมือน ใกล้เคียงกับ บ เทรนเนอร์ แต่ว่า อ เขาเรียก ปัด เป็นเทรนเนอร์ที่แบบช่วย ช่วยเทรนเนอร์อีกที ก็มา เล่นกับผมก็เหมือนกับกลับบ้านไปแล้วก็ลุกไม่ขึ้น เพราะเรามีเทคนิคในการเค้น เค้นกล้ามเนื้อของแต่ละส่วนของขา เงี้ยครับ ให้ใช้ได้งานได้มากที่สุด เพราะงั้น เล่นกับผมเนี่ย 15 ทีอะก็ไม่ไหวแล้ว
อือ อืม มันจะแบบ อืม อืม ก็ แต่ก็ แต่ก็จะได้คุณภาพกลับไปใช่ไหมคะ? โดยการแบบ เน้นไอ้ตรงจุดหนัก ๆ กันไป เลย
ไม่ได้หนักด้วย อืม ครับ ใช่ครับ ใช่ ใช่ครับ แล้วเราก็ต้องหิ้วเขากลับบ้านด้วย <laughs> ใช่ครับ
ก็ดีนะคะ มันดูแบบประหยัด เวลา แล้วก็แบบ ได้ ได้แบบ ลดกระชับสับส่วนจริง ๆ ด้วย
ใช่ ๆ นี่ไปเลยเป็นข้อดีของการที่แบบแว่ว ในยิม เพราะว่าในยิมบางครั้งอุปกรณ์มันครบ ถูกไหมครับ เราโฟกัสถูกแล้วเราอาจจะไม่ต้องเสีย เวลามาก กลาย ว่า เราเข้าไปในยิมปุ๊บเนี่ย เราไปรี ได้คอนเน็กชัน
ค่ะ
มากกว่าที่เราจะได้กับออกกำลังกายอีกบางครั้ง แต่บางครั้งก็ไม่ดีในกรณีที่จะ เราไปเจอคนที่แบบพูดเยอะ